Olha, eu tô com um problema tremendo, assim, eh, eu descobri
Hum. Ok.
que eu tô comendo muito, por ansiedade.
Hum. Hum. E É. Me fala mais. Hum.
É, assim Sabe como que eu descobri? Porque ele tem um tempo que eu estava assim comendo bem e tudo direitinho e eu perdi uns quilinhos, indo na academia e o trabalho tudo certinho, mas agora eu tô passando por umas questões, assim, que eu tô tendo muita ansiedade do que vai passar, assim, não passou nada ainda. <laughs>
Uhum. Sim. Aham, mas eh eh, você sabe que ansiedade, né, tá sempre ligada a alguma coisa, ansiedade tá sempre ligada a algo que está acontecendo, principalmente o emocional, sabe? Quando tá tá abalado por alguma coisa ou né. Hã.
Hum. Uhum. Daí eu Sim. Não, eu eu eu tô preocupada com algumas questões, assim, podem vir a acontecer, eh, familiares mesmo, então, eu descobri
Uhum. Hum.
Que eu, assim, eu caí assim, como um uma ex viciada. <chuckles> Eu caí, assim, de cheio no chocolate, nos doces. Eu tinha, já, assim, acho que uns 3 anos, que eu tinha deixado de comer açúcar, assim, comia bem pouquinho, mas ele me inflama, e eu tenho dor.
Uhum. Nossa! Aham. Uhum. Sim, sim.
Só que, agora, como leva assim que desde o verão aqui eu tô na Europa e a gente agora tá entrando no inverno. Então, já leva, assim, uns 3 meses
Sim. Uhum.
eu não consigo parar, eu a Então, eu queria desabafar, pedir conselho, falar com alguém, vê
Nó Ah. Ue a Sim. Olha, eh, eh, eh, eu posso, né, te dar sugestões, eu posso, né, te ajudar nesse nesse Olha, eu acho o seguinte: você primeiro vamos lá, você tá ansiosa, né? E ansiedade provavelmente, eh, em é o lado emocional, né. O, eh, o lado emocional, que não tá legal, alguma coisa tá acontecendo e você não tá conseguindo lidar, com com isso, né. E aí, você tem a comida como escape, né? O doce, principalmente, né? Hã.
Ai, sim. Hum. Uhum. Uhum. Sim. Não, sabe o que eu faço? Sabe o que eu faço? Em vez de ir passear no shopping, eu vou passear no supermercado.
Olha, porque é lá, né, que você é lá que você melhora, você sente que dá aquela né. Você só acha que melhora, né. Você acha que fica bem naquele momento ali, que você tá fazendo, né, aquela mas no fundo, no fundo, depois que passa tudo, vem a culpa, vem né. Vi fica entediado. "Por que que eu fiz isso?". Fica se cobrando, né. "Ai, por que que eu fiz?". Né. Eh, eh, mas é só né.
Ah. Uhum. Uhum. Passou coisa na minha cabeça, assim, que você comentou agora isso, que eu lembrei outro dia, até pensava: "Gente, até eu entendo agora esse essas pessoas que comem, depois vão no banheiro e colocam tudo pra fora". Né. Porque é culpa e eu tô sentindo isso. Mas eu não faço, <giggles> não tenho coragem, <chuckles> mas na
Uhum. Uhum. Hum. Sim. Nela. <inhales> É, não vai, não pode, não pode, porque isso daí vira, né, depois algo pior, né. Não é legal, é melhor
Uhum. Não, mas é a culpa, né, a culpa de de você, assim, eu, hum, não é que eu deixei, mas eu comia, assim, se eu vou numa festa, eu comia um pedacinho de bolo, né, eu pedia assim: "Ah, pô, põe um pouquinho". Tudo bem.
Uhum. Sim Só experimentava, só pra né, saber ali, não era uma coisa que ti se fazi tinha aquela vontade, aquele impulso ali, comia, né. Sim. Eh, mas e se Como que você estava? Você estava você sente que naquela época você estava emocionalmente melhor? Eh, então, eh, tem muito a ver.
Uhum. Uhum. Sim. Então, foi isso que eu que eu eu falei eu preciso conversar com alguém porque eu acabei de descobrir, assim, eh, ontem, né, eu falei: "Gente, eu tô comendo por ansiedade. Eu não comia assim, eh, as quantidades, eh, até assim, eu meu armário ge em hã, meu guarda-roupa, ele tem um era um um número e agora eu tô tendo a sensação que eu tenho que comprar algumas coisas, porque de repente, eu não tô entrando na minha calça jeans, eu falei: "Ó".
Uhum. Aham. Sim, sim. Tá. Sim. Uhum. Hum a Sim. É. Olha, aí te já deu aquela né. E e mas, olha, é uma coisa ansiedade, né, é algo que que que você tem que saber conviver com ela, porque ela não passa, né. É algo que você pode tratar, mas ela tá ali, sempre presente, porque faz parte ali, da sua personalidade, do seu E quando você eu acho que quando você come, né, a sensação que que eu você me contando, parece que vira um calmante, né? É como se fosse um remédio, né?
Uhum. Uhum. Nossa. É, me entra um prazer assim, eh, mas logo vem o que eu falei, vem a culpa. É é assim, é estranho dizer porque ao mesmo tempo que eu gosto, eu sei que eu não devo. Então, fica aí, né, aquela briga, né. Eu não pó eu, hum, hum, é que eu não devo, eu realmente eu não posso porque me inflama. Inflama meu corpo, eu vou parar no hospital com dor, eh eu Exato, tem que acabar acho tomando um remedinho pra dor, então E vai é um eu tô eu tô me sentindo assim, como se eu tivesse num bucle, sabe?
É um prazer. Sim. Uhum. Aham. Sim, sim. Nossa! É. Nó não. Uhum. Hum. Sim. Sim. E você e quando você faz e eh, tem vontade de comer, você sempre vai mais para o doce, né? Eh, você não vai para os para o salgado, por exemplo, você não consegue substituir ou mudar isso. Eh, porque seria interessante, eh, por exemplo, olha, você poderia fazer, né, tentar. É fácil, né, é fácil falar, eu sei que é difícil fazer. É, mas tem que colocar em prática as coisas, assim. Quando você, né, eh, tiver vontade, primeiro, né, tentar tomar muita água, água. Água dá aquela saciedade, assim, que você fala: "Nossa! Eu não quero saber de nada agora". Pelo menos naquele tempo ali, dá tempo de você pensar mais, sabe?
Uhum. Ah. Sim. Uhum. Hum. Dá pra tomar chá também?
Hã?
Um chazinho.
Um chá, uma água, exatamente, líquido que, né, que dá aquela mas desde que seja, né, um chá não não coloca muito açúcar, tenta tomar um chá mais, né. O adoçante, aham.
Hum. Não, isso eu já consegui, né, tirar, eh, eu não eu já consegui tirar, eu não olha, o açúcar, por exemplo, eu não tomo com café, eu não tomo com chá, e essa relação, assim, açúcar, eu tirei, tem tempo. Agora o meu problema é assim olha, hoje, por que que eu desesperei e te liguei, por que eu acabo de vir do supermercado com o panetone na mão.
Uhum. Uhum. Uhum. Hum, nossa, é, não. <laughs>
Uhum, então é é, <laughs> então ele tá ali, ele ele eu não tô olhando agora pra ele, mas eu sei que ele tá ali, entendeu? Então eu falei: "Não, eu preciso buscar ajuda. Eu preciso conversar com alguém".
Uhum. Sim. Ah, olha, é realmente, é difícil mesmo. É uma luta, mas tem que vencer e e vencer precisa do quê, de vontade, de força. E quem que tem que ter essa força, quem que tem que ter essa vontade? Você, que tem que partir aí, né, de você. Porque você tem esse panetone aí sabe o que que você poderia fazer? Eu vou dar uma sugestão, convidar mais amigos, fazer algo assim faz u eh, u dividem uma pizza, dividem algo e depois o panetone fica como sobremesa, como sabe, você tem amizade? Você tem isso ou não? Assim, tem pouco.
Uhum. Eu. Eu. É. Hum. Uhum. Sim, bom, inclusive eu tô indo na casa dos avós do meu filho amanhã e eu poderia ó, boa ideia que você me deu. Eu vou levar o panetone pra a gente merendar ali e já deixo ali.
Hum. Hã. Uhum. Então fazer exatamente faz um café da tarde, eh, faz algo dessa forma, assim, pra você não ter que, né, comer aquilo e você sentir vontade de ir lá, volta volta de novo e come outro pedacinho, não é, é, fica nessa, né. Então, eh, outra coisa, né, quando você sentir que a ansiedade tá vindo, eu acho, quando você sentir tédio, sentir que aquilo é ouvir uma música, sabe assim, colocar uma música, é caminhar, às vezes falar: "Não, deixo de comer, eu vou andar ali dentro de casa pra pensar, pra pensar o que que eu vou fazer", né? E não vai direto naquilo que você sabe que tá ali te tenta trabalhar, tem que trabalhar, tem que partir de você. É difícil, mas é é é um trabalho, né? É é aos poucos, né?
Ai, meu Deus. Uhum. Uhum. Hum. Hum. Uhum. Sim, tá acontecendo. É mais a no no final do dia, já de noite, às vezes, assim, na hora de de jantar, eu não tenho tanta fome, eu janto. Aí eu tô ali, eu vou ver um filminho ou ou alguma série com a família. Aí eu faço como criança que tenta <laughs> fazer alguma coisa escondida.
Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Sim. Sim, sim, acaba fazendo, né, já já vai ali, f f mas sabe o fato de você ter tirado tanto tempo também o doce, eh, quando vê, né, é como é igual esconder doce de criança, não dá nunca dá nunca apresentar aquilo para ela ali, quando ela é apresentada àquilo, ela começa a comer escondido e quando os pais não deixam, né. Eu acho
Uhum. Uhum, eu tô me sentindo assim.
É aham, é, aí que tem que aí que tem que, né, vim a a a a mulher, a pessoa, sou grande, sou, né, adulta, vou fazer isso. É difícil, mas realmente é algo a se pensar, porque, né?
<laughs> Ai é olha, é difícil bastante, porque e eu eu ainda assim, eh, eu eu tinha que falar contigo, porque a parte do panetone ainda foi na na casa de chocolate Lindt comprei quatro sim, eu eu eu desespero, então assim, eu sei que hoje eu tenho que tomar uma atitude, né. Que
Uhum. É. Hum. Uhum. Nossa. Nossa. Uhum. Sim, começa a se policiar, começa a se cobrar um pouquinho. Por que que eu faço? Porque pensa, sabe, antes de de de de de fazer, fala eu não vou fazer, porque eu vou me culpar. Eu não vou fazer. E e dá aquela volta lá em ca sabe, dentro de casa mesmo, vai fazer outra coisa, tenta distrair um pouco, pelo menos aquele momento, dá para você pensar, eh, em não v não agir como, né, no impulso, e vai lá e já come aí daqui a pouco.
eu. Uhum. Uhum. E uma fruta? Eu pensei, assim, eu não gosto de fruta, mas eu pensei: "Será que se eu colocar alguma fruta, assim, que"
É, também. Olha, tem frutas que dá a saciedade, né. Maçã, você gosta de maçã?
Hum. É, é a assim.
Não, não é, não é muito, né. Ninguém gosta muito de maçã. <laughs> Aham.
Sim, mas não não e não me incomodo de comer uma maçã. Olha só, acho que.
Uma banana com chocolate, um chocolate que puder ser 70% derrete o chocolate faz bombonzinhos de chocolate de banana é menos calórico.
Hum. Ai, que boa ideia.
É uma delícia, é uma delícia.
É uma das barras que eu comprei, esse é de 75, daí as outras têm mousse por dentro. É, eu tentei uma uma uma, eu disse: "Ah, uma saudável". <chuckles>
Ótimo. Isso. É, então derrete essa saudável, pega a banana, passa, derrete o chocolate, passa as bananas picadinhas e põe no freezer. Você vai ver que delícia que fica. Que delícia. E.
Ai nossa, muito obrigada pela ideia e assim eu vou quando eu tiver um eu como um pedacinho, né? Ai, muito obrigada, viu, você me ajudou muito.
Pelo menos é é, olha. Obrigada eu, eu que agradeço.